ええ。 ええ。 はい、了解しました。
はい。うん。
えっとはい、どうぞ。
うん、あの、なんか、なんしょ、何かわかんないんすけども、なんか、やる気が出なくて、ま、仕事には行ってるんですけれども、あ、それも「もう、行きたくない」とかなっちゃってて、もう、朝起きるのに必死なんですよ。
うん。 うん。 ええ。 ええ。 うーん、なるほど。
で、あの、家事もほんとに何もやる気が起こらなくて、特に料理なんかは
うん。 ええ。
あの、もともと嫌いなんで
はい。
もう、やりたくないってなっちゃうんですよね。
うーん、なるほど。あの、他の、なんかこう、趣味とか楽しいこととかはどうですかね？
うーん。 私、あんまりもう、無趣味で
ええ。
ん、楽しいことってのはあんまりないんですね。なんか日常的に。
うーん。 はい。
うーん、で、あまりこれやってたら楽しいなとか
ええ。
うーん、これしてるとすごく、ね、あの、充実しているなってのが、あまりなくって
ええ。 はい。
えの、それもすごく困ってるんですけども。
ああ、ねえ、それ大変ですね。あんまり、ね、その、楽しいことがうん。
うーん。 そうなんですよ。うん、楽しいことないんですよ、あんまり。ま、唯一楽しみって言ったら、ちょっとなんか、あの、スイーツ食べるとか
うーん。 ええ。 ええ。
うーん。なん、好きなものを食べたりっていうのが「ああ、なんか美味しいな」っていう風なちょっとね、ほっとするようなうん、時間ってのはあるんですけど。
ああ。 うん。 うんうん。 ええええ、いいですね。
うーん、それぐらいですかね。
ああ、なるほど。ま、その、ややる気が出ない状況っていうのは、その、いつから始まってる感じですかね？
うん。 いや、もうここ数ヶ月は
あ、
なんとなくやる気出ないっていう感じですね。
ああ、数ヶ月。ふーん。いや、なるほど。あった暖かい時は割ともうちょっと、あの
うん、はい。 うん。
やる気はありましたかね？
なんかこうね、あったかい時の方が
うん。
なんだろう、こう活発になるじゃないですか、皆さん。で、私はね、そうなんですけど、こう寒くなるとあの、家に引きこもってしまうことが多くなっちゃって
うん、そうだと思う うん。 確かに。 うーん。
うーん、で、もう最小必要限しか家出ないよ、みたいなところがあって。もう仕事以外の休みの日は、家に閉じこもってるようなことが多くって。
ね。 うんうんうんうん。 はい。 ええ。
うーん、でも、そこもね、あまりなんだろう、メンタル的とかに良くないのかなと思って。
ええ。
うん、でも何も努力してないんですけども。
ま、季節は関係あると思いますね。その、寒くなってきて、ね、ほんとに、ねうん、あの、動きも鈍くなるというか、うん。そうですね。まあ、そああ、そこじゃあ割と、あの、今までで考えると、冬になると、そういう感じには、ん、なっていたなと思われますかね？
うん。 そうですよね。 うん。 はい。 うん。 はい。 うーん、何でしょう、ま、ね、冬になると特にっていう風な感じはするんですけど、ま、暑かったら暑かったでね、もう、外に出たくないとかって思ったりもするんで、あんまり、その季節、めちゃくちゃ関係あるかって言ったら、もしかしたら、ないかもしれないです。
うん。 うーん。うん。 ええ。 はい。 うーん、なるほど。ふーん。あの、ちちなみにふあの、普段の睡眠とか、あと、ま、食事は普通にあの、食べてますか？
うん。 はい。 食事は私、朝ね、食べないんですね。食べれないんです、あんまり。
ええ。 うんうんうん。うん、そういう方いらっしゃいますよね。うん、はい。
なので はい、なんでね、ちょっと白湯飲んだりとか、ま、トマトジュース飲んだり、か、ぐらいなんですね。で、ま、実は今日も昼間、今日は休みなんですけれども、朝、食べないで、で、お昼間は、えっとね、ヨーグルト
うん、うーん。 うん。 ええ。 はい。
を食べただけ。
おお。
なんですよ。
え、で、ごあの、夕飯は全然食べてらっしゃらないんですか？
うん。 あ。今日の夕飯なんですけど、ま、ちょっと今日、お昼間なんでこっちは。で、夕方は
ええ。 あ、はい。
うんと、は、子供がいるんで
はい。
ま、何かしなきゃいけないんで
はい。
何かはするんですね。で、ま、ゆ夜ご飯は、私食べるんですよ、基本。
はい。
なんですけど、朝と昼はほんとにね、食べれない時もあったりとか、お昼間はほんとにおにぎり1個に済ましたりとか
うん。 うん。 うんうんうん。
うん、そういうので済ましちゃう時があるんです。
なるほど。それは、まあ、えっと、やる気が出ない時でも、普通に元気な時も、割と食事はそそういう感じなんですよね？
うん。 そうですね、もう、ね、昔若い時は、それこそ朝昼晩ってしっかり食べてたような気がするんですけど
うん。 うんうんうん。
なんか年取ってくると、年齢いくにつれてうーん、お腹が空かなくなってくるんですね。
うん。 うーん。
なので、もう食べなくてもいいやみたいなところにいっちゃって。
ええ。
うーん、なんだろう、その食べても美味しく感じられないとか？
おお。
で、あの、お腹が空いてないんで「わ、調子良いわ」とか、あまり考えられないし、その作るのめんどくさいんで、どうせ作るんならば「食べなければいいわ」みたいなところがあったりして。
うん。 うん。 ああ、な
うん、そして抜いちゃうんですね、もう。
ああ、ま、でも今、おおお子さんはいらっしゃるって言いましたよね？おこお子さんの分は、あの、作られるんですか？
はい。 いや、もう、自分で朝と昼は食べてますね、もう。
ああ。
何何かしら冷凍食品とか
ええ。
もう、なんか夜のる残り物とか？
ええ、え。
も、そういうの食べてますね。私作らないんで、もう、あの、夜しか。うん。
あ、そうなんですか。 ああ、なるほど。そうなんですね。そそのなんかこう、やくやる気が出ない状況っていうのが、なんかこう、起きた、なんかこう、ストレスとか、なんかこう、生活に変化とかは、その3か月前とかにありましたかね？
はい。 いや、特にないんですよ。これといってあの普通通り
うん。
うん、過ごしてるんですけども。
はい。
なんかその休みの日になるといやもう誰も見ないんで
ええ。
もうもうね、化粧ももちろんしないですし、<chuckles> もうなんなんならもう髪の毛なんかボサボサなんで、もうね、1つにくくってまとめてみたいな。なんかそっからやる気がね、出てないんですよね、大概もうなんか自分の身の回りのことというか。自分自身のことに対して。
うんうん。 うんうん。 うんうん。 うんうん。ま、でも
うーん、もうちょっとこう できないっていうか。うん。
ああ。まあね、う、でも、あのなんていうの、お休みになってる時は、ね、皆さんそんな感じだと思うんですけど、ん、でもこうなんか約束があって出かけなきゃいけないってなると、もちろんこう身支度整あられますよね？
うん。 うーん。 うん。 そうですね、しますね。まあ、ね、なんならちょっと髪の毛、ね、巻くのが嫌だったならば、ちょ帽子かぶって誤魔化すとか、っていうのはあるんですけども。ま、一応ね、あの、まあ、化粧はしないにしてもうん、UV までは塗ってうん、まあま、それなりの服を着て出て行きますけれども。
うん。 うんうんうんうん。 ふん。 うん。 うんうん。 そうなんですね。うん。え、じゃあ、り理想とししてやる気がであの、やる気をどれぐらい出したいですかって、ま、そんな変な質問なんですけど、その、日常生活の中で
うーん。 うん。 はい。
まあ、やる気が出た状態だと、どういう風に変わりたいですかね？
うん。 うーん。なんか、あの、買い物とか、まあね、普段の買い物なんですけども、あの、仕事の帰りにスーパー行って済ましちゃうんですよ。
うん。 ええ。 うん。 ええ。
休みの日とかの分も買って。
ああ、なるほど。
で、もう、お休みの日は出ないっていう風になっちゃってうん。で、もう、ね、少しは、その、ね、2日間休みがあったりとかしたら、外の空気も吸ったら気持ちいいじゃないですか。
出ない。うんうんうん。 うん。 うん。
うん。で、ちょっと外に出ていきたいなっていう、やる気が欲しいっていうのはあります。
ああ。
うん、で、やっぱりね、昼間も、うーん、こうご飯作りたいとか、そういうやる気、モチベーションを上げてやる気をこう出させたりとかっていうのはしたいんですけど。
うん。 うん。 ええ。
なんかなかなかそのね、外に出るのも、いや億劫だし、もうやめとこうとか。
うん、やっぱりなんかこううん、ね、あのお家にいる時間が大切だったりするじゃないですか、その休息として、お仕事されてると。
え、ちょっとダラダラ過ごしてとか。 うん。そうですよね。うん。
うん、そうすると、まあ外行くのが結構大変だったりもしますよね。
そうなんです。それで、あのね、休みの日にね、ずっと外に出るのって嫌なんですね。その、家でゆっくりしたいんですけれども。それでなんか家にいてたらほんとにやる気が出ないんです。何にしても。こう料理作るにしても、うーん、何するにしてもなんか <sighs> もうやる気出ないな、しんどみたいな感じから始まっちゃうんですね。
うん。 うん。 のうん。 うん。 ああ、なるほど。じゃあ、ちょっと、あの、外に出て帰ってきたら、まあ、やっぱ外の空気を吸ってるから、そういう、料理とかもやる気出るようになりますかね？
うん。 うん。 うーん、なんかやっぱり外に出て <clears throat> 出てると
ええ。
なんだろう、なんかこう、ちょっとポポジティブになれるというか、ま、なんでしょうな、交感神経が働いてるのか
うん。 うん。
帰ってきてわあってね、シャワー浴びてわあってご飯作ってっていうのは、流れはできるんですけど
ああ、いいですね。そしたらやっぱりうん、あの、外でできそうなことは何でしょう、お散歩とかできそうですか？それともやっぱりお買い物とかが、外はため楽しめそうですか？
なかなかね、うん。 うーん、うん。 なんかね、やっぱり、どっかに何か目的があって行くんなら、行けるかなっていうのは思ったりしますね。
ああ。
なんか目的もなく散歩っていうと、一人でちょっとさみしいんで、なんかできなさそうな気がするんで。
ええ。 ええ。
うんうんうん。なかなかあれなんですけども、はい。
うん。 はい、じゃ目的を作って、お外にはい、お外をさ楽しんでください。
うん。 あ、そうですね。あ、お話聞いていただき、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。